Eh, allora diciamo che mhmm adesso ho cambiato un po' alimentazione per cui tendo anc addirittura a non comprare carne, a mangiare cose cotte a vapore, a
Quindi hai ma hai cambiato per un problema di salute, cioè tipo il colesterolo causato dai ciccioli?
No. <chuckles> No, assolutamente no. A anche se c'è, ehm, insomma un pro un problema di colesterolo, sto cercan i in famiglia, sto cercando di procrastinare gli esami del sangue il più possibile, perché comunque purtroppo <sucks teeth> ogni tanto comunque cioè, okay, non compro la carne però, uhm, sono una malata di affettati per cui, cioè, se me li trovo sotto mano non riesco a dire di no mai, per cui mi mi ingozzo, uhm, come un maialino e secondo me deriva anche, appunto, da mio nonno, come come avevo detto inizialmente.
Okay. Okay. È un qualcosa una tradizione che ti ha lasciato in una un certo modo.
Esatto, comunque questi ciccioli, questi fatidici s ciccioli, praticamente, ehm, c'era questa sempre questa lotta tra mio nonno e mia nonna, ehm, pe per la cucina, perché appunto lui voleva sempre mangiare grasso, voleva sempre, ehm, cuocere nel burro, addirittura diceva che il burro fa passare il mal di pancia, e mhmm
Ma Sì. Mh-mh. Okay. Una visione del tutto personale.
Assolutamente, il fatto qual è? Che non è che fosse proprio
Ha ha hai sperimentato questo metodo? quando hai avuto mal di pancia, tu hai provato?
No, ehm, cioè- cioè sì, sì, sì, sì perché lui mi ha f mi ha fatto tipo la pasta che galleggiava nel burro più volte e la cosa non ha aiutato per niente diciamo, anzi forse vabbè forse diciamo come come coccola terapeutica da parte del nonno qualcosa a livello psicosomatico ha fatto, però poi, insomma, non è che sia proprio, uhm, passato.
Mh. Non ti ha aiutato direttamente per il problema.